Na pumunta sa lugar na 'yon, kahit na wala kang kakilala, dahil alam mo na 'yung tawag dito, safe ka, tsaka alam mo talaga na very welcoming sila.
Ah. Safe ka. 'Yon.
Oo.
Magaling-galing, kumbaga, very accommodating pa rin sila, 'no?
Over-accommodating sila, kahit ano tripo, foreign, foreign gano'n. 'Di ka matatakot na maglabas pasok kahit saan.
Tama. Oo, mm. 'Yan. Akin, ganiyan din 'yung naramdaman ko sa sa Paris no'n, eh, no'ng naglakad kami. Ang linis, tapos sabi ko, eh, sa Pilipinas alam mo na, ayokong i-bad mouth 'yung Philippines pero ang dumi naman kasi sa'tin talaga, alam mo 'yon.
Niya. Oo. Asus! Eh, totoo naman kasi, nakikita naman natin, eh.
'Di ba? So pero special pa rin sa'kin 'yung Philippines, ah. Pero iba lang talaga 'pag napunta ka sa ibang bansa, hindi puwedeng hindi mo maikumpara, eh.
Ah, siyempre naman, hindi natin ipagkakait 'yon.